Thấy bất hại như vậy thì mình sẽ làm tốt hơn, duy trì tốt hơn các mối quan hệ mình sẵn có. Tại vì mình biết là những mối quan hệ của mình sẵn có sẽ không tồn tại mãi mãi theo mình được, vì thế nên là mình sẽ phải có thể, gọi là, tạo những kỷ niệm tốt nhất của mình đối với họ. Để họ sẽ luôn nhớ những kỷ niệm đấy và nhớ đến con người của mình và sau này mình thì kể cả đến hàng triệu năm nữa đi thì mình vẫn sẽ có khả năng nào đấy đúng rồi.
Ờ. Trân trọng à. Ừm. <chuckles> Ừm. Vẫn nhớ ha. Ờ, hay á, còn như mình thì mình sẽ cố gắng du lịch khám phá hết mọi ngóc ngách trên thế giới. Lúc này câu chuyện là bình thường người ta vẫn nói là n sống là để à, đi làm là để sống ăn uống, đúng không? Giống như bản thân bản thân mình cũng không cần không cần cái đấy, đúng không? Thì dù mình mình nghĩ là mình sẽ chọn du lịch khám phá hết mọi ngóc ngách. Sau đó thì mình sẽ cố gắng là học mọi học tất cả các ngành nghề, mọi kỹ năng mà có thể, ừ, mình có thời gian mà mắc gì mình không học, đúng không? <laughs> Hoặc xong rồi, ừm, ờ, lúc đấy á, bạn hay là mình ừ, bạn hay là mình cũng sẽ, kiểu như là, một nhân chứng lịch sử, quan sát sự tiến hóa của nhân loại lịch sử công nghệ, mình sẽ đứng ở ngoài và mình sẽ cố gắng viết lại tất cả mọi thứ. <laughs>
À ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình có thể sống sống để hưởng thụ. Ừm. Thế nhưng mà cũng rất là nhiều vấn đề.
Nhưng mà ừ, nhưng mà thực ra thì kể cả có làm như nào đi chăng nữa thì sẽ có những cái, gọi là, cái khía cạnh cô đơn. Người ta bảo người thân hay bạn bè rồi cũng dễ ra đi ấy. Không biết là cậu sẽ nghĩ là cậu sẽ đối mặt với cái cái việc cái câu chuyện đấy như nào?
Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, thật sự là rất buồn và Nếu mà bây giờ mình đấy, chỉ cần trong khoảng 50 năm nữa thôi thì mình sẽ